मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आलोचना का जो डर है कहीं न कहीं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। मैं इसके चक्कर में ना कोई कार्य ढंग से कर पाता हूँ जो कार्य करता भी हूँ अ, वो कहीं न कहीं बिगड़ जाता है और मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन अपने आप ये स चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ ने आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया कि आलोचना जो है, वो हर जगह मिलती है और मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों की आदत हो चुकी है आज तो क वहाँ कामों में कमी निकाला अगर मैं अपने कार्यालय में हूँ, तो वहाँ जो अ, मेरे अ, मालिक हैं या जो अन्य लोग हैं, वो कमियाँ निकालेंगे, अगर मैं अ, स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ जो अ, मेरे शिक्षक थे वो कमियाँ निकालते रहते थे, परिवार में परिवार के लोग रिश्तेदार हर जगह अ, यही मैंने देखा है कि लोग खाली अ, कमियाँ निकालते हैं और ऐसी चीज़ें ना कहीं न कहीं अ, जो मेरा दिमाग है उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एक मुझे लगता है कि अ, एक गलत असर पड़ता है मुझ पे इन सब चीज़ों का और मैं इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा, परेशान भी हो जाता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ये भी है ना कि, मैं कितना भी सोच लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन अगर किसी ने एक भी कमी निकाल दी, एक आलोचना कर दी, तो फिर मैं समझ नहीं पाता मेरा दिमाग समझ नहीं पाता आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ? और फिर मेरे लिए यही है कि समस्या आ जाती है मेरे जीवन में और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अच्छा खासा अ, कोई मेरा कार्य चल रहा था, किसी ने कुछ उसमें चार कमी बता दी, बस मैं जो अच्छा खासा कर रहा था उसको भूल गया और कमियों को ही दिन भर सोचता रहा और कहीं न कहीं फिर मैं एक दबाव में, एक बुरे प्रभाव में आ गए इन सब चीज़ों की वजह से, जी। और मैं समझ भी नहीं पा रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या?
उम, जी, जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ और ये बहुत स्वाभाविक है जब हमें बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो कहीं न कहीं इस तरह की निराशा ज़रूर होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, ऐसी किस तरह की आलोचनाएँ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, थोड़ा इस बारे में बताएँ?
देखिए अ, विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं आलोचनाएँ हैं, जो मुझे परेशान करती हैं, जैसे अ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार एक शादी में गया तो वहाँ मुझे मेरे एक रिश्तेदार मिले। और उन्होंने अ, कहीं न कहीं मेरी पढ़ाई के बारे में चर्चा की कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो? तो मैंने अ, बताया कि हाँ, मैं ये-ये चीज़ें पढ़ता हूँ और, ये करना चाहता हूँ जीवन में अपने कि मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक सलाह देने की बज़ाए उन्होंने कमियाँ गिनाना शुरू कर दी कि, "ये कर रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे और ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओगे और तुम जैसे लोगों को कुछ नहीं आता।" मतलब पता नहीं, उनको मुझसे कोई दुश्मनी थी कि क्या था, वो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे बोलने लग गए?
अच्छा। जी।
जी, मुझे बुरा तो ये लगा क्योंकि बातों ने कहीं न कहीं जो अ, मेरा जोश था, जो चीज़ों को लेके एक तैयारी करने का मन था उसको बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया। जो कहते हैं कि मन टूट जाना, वही वाली चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा जो मन है कहीं न कहीं टूट-सा गया। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे इंसान ने मुझे ये बातें कहीं जो ख़ुद ही जीवन में सफ़ल नहीं, ख़ुद वो अ, 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं अ, सिक्योरिटी गार्ड की और दूसरों को अ, इतनी ज़्यादा अकल बताना कहीं न कहीं मुझे ठीक भी नहीं लगा कि आप मुझे तो इतना ज्ञान दे रहे हो, तो आपने अपने जीवन में क्या किया। तो, ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग जब आलोचनाएँ करते रहते हैं बिना किसी कार्य के। आप मुझसे बड़े थे, आपको अपने जीवन का अनुभव मुझे बताना चाहिए था, मेरी मदद करनी चाहिए थी कि हाँ, ए, वे गलतियाँ मत करना जो मैंने की हैं। और तुम अ, ऊपर से मेरी और उल्टा कमी निकाल रहे हो, खुद आपने कुछ किया नहीं और अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो उसमें भी चार कमियाँ बता रहे हो। तो
जी।
जो ये सब चीज़ें हैं न कहीं न कहीं मुझे फ़िर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती हैं, फ़िर मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कई बार लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ कि नहीं? क्योंकि क्या होता है कि एक इंसान आपके जीवन में आता है, वो आप पे अपना विचार थोप के चला जाता है। फ़िर तो उसका विचार है वो कहीं न कहीं आपके विचारों को दबा देता है और ये बहुत बुरी चीज़ मुझे लगती है और मेरे साथ ये होता है। कोई भी अपना विचार मेरे सामने रख दे बस जो मेरा मन है, जो मेरा विचार है मैं कहीं न कहीं उसके बारे में भूल जाता हूँ और सिर्फ़ अ, उसी की बातों को सोचता रहता हूँ, काफ़ी परेशान भी हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेके लगता है कि आखिर कर क्या रहा हूँ मैं? जी, तो आप ही बताइए कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? और कैसे इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर भी आ सकता हूँ? जी।
उम, जी। जी, जी, नहीं-नहीं बिल्कुल सही बात है जो आपने कही कि कई बार ऐसा होता है कि जब दूसरे इस तरह से आपको आपके विचारों की आलोचना करें तो, कहीं न कहीं अपने ऊपर संदेह भी होने ही लगता है। ज़रूर इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कोई आपकी आलोचना करता है और आपको वो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं तो क्या कभी आपने उनसे इस संदर्भ में, इस बारे में बात करने का प्रयास किया है? आपने अपनी भावनाएँ या अपनी आपत्ति दर्ज करने की कोशिश की है इसमें?
जी, देखिए अ, बिल्कुल करा है ऐसा तो है नहीं कि मैंने किया नहीं लेकिन बात यही आ जाती है कि कोई सुनता नहीं है। सबको आदत है कि अपनी अ, बातें थोपने की जैसे अ, जब अक्सर मेरी बहस हो जाती है तो मैं अ, उनको समझाता भी हूँ कि मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है मैं, मैं अच्छे से जान पाऊँगा कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या? आप कैसे बता सकते हैं कि जो मुझे क्या चाहिए कि मुझे अंदर से पता है ना कि मेरी अ, मेरे जो अ, दिमाग है, मेरा जो शरीर है उसको क्या ज़रूरत है। अगर मुझे ज़रूरत विटामिन डी की और अग अगर आप मुझे प्रोटीन खिलाएँगे तो फायदा तो है नहीं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो चाहिए। लेकिन आप उसको कहीं न कहीं क्यों अ, डिसाइड करने में लगे हो कि मुझे क्या करना है। तो ये वाली जो चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगती है पहले परिवार से शुरुआत होती है, फिर स्कूल में जो अ, शिक्षक होते हैं वो उनके हिसाब से चलो, फिर रिश्तेदारों के हिसाब से चलो, जहाँ कार्य करो वहाँ मालिक के हिसाब से चलो तो
हुँ, मैं बिल्कुल।
कहीं न कहीं जीवन में ना हम एक, बंधुआ मजदूर से हो जाते हैं कि हम अपने मन का कुछ कर ही नहीं रहे होते हम, च दूसरों के उस पे कर रहे होते हैं, तो यही मेरे साथ भी होता है, जैसे मेरे जो स्कूल के शिक्षक थे अ, कहीं न कहीं वो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि अ, जब दसवीं के बाद अ, वो लेना होता है कि कौन-सा सब्ज़ेक्ट आप लेना चाहते हो? तो वहाँ पे कहीं न कहीं अ, जो मेरा झुकाव था मैं वहाँ पे आर्ट्स लेना चाहता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि अ, मुझे जो उसके अ, कहीं न कहीं सब्ज़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते थे, पढ़ने में और मेरे कहीं न कहीं मैं उसी चीज़ से जुड़ी कुछ तैयारियाँ भी करना चाहता था। वो मेरे को इतना अच्छे से समझ में आता था कि आँख बंद करके भी अगर पेपर में उसकी परीक्षा देनी हो तो मैं दे सकता था। लेकिन ज़बरदस्ती वो उन्होंने क्या नाम है? अ, मुझे कॉमर्स दिलाया और मैं लेना नहीं चाहता था, उसके बावजूद भी वो साइंस और कॉमर्स के पीछे पड़े रह गए और लास्ट में मुझे कॉमर्स दिला ही दिया, तो मुझे उस चीज़ का भी काफ़ी अ, गुस्सा आया। बाद में पछतावा भी हुआ कि आपने ऐसा किया, तो किया क्यों मेरे साथ? जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, जो चीज़ मेरी ताकत नहीं है, अगर आप आपके हिसाब से मैं चलूँगा तो अ, कोई फायदा है नहीं और उन्होंने मुझे डराया। उनको तो क बल्कि मुझे बताना चाहिए था कि हाँ आप क्या लोगे? तो क्या उससे फायदा है? क्या नुकसान है? उस समय भी क्या पता मैं एक अच्छा फैसला ले पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जी।
जी। जी। जी। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आलोचनाओं का अ, तरीक़ा एक बेहतर तरीक़ा हो सकता है, लेकिन लोग सिर्फ़ आलोचना करने के लिए कई बार आलोचना करते हैं। अ, मैं आपको ज़रूर इस संदर्भ में कुछ उचित सलाह दूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि 10th के समय आपने आपका एक फ़ैसला प्रभावित हुआ। तो किस तरह ये आपके फ़ैसलों को प्रभावित करता, और क्या ये आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को भी प्रभावित करता है, ऐसे ऐसे इस किसी के द्वारा आलोचना किया जाना?
देखिए, हाँ, बिल्कुल अ, किसी के द्वारा आलोचना किया जाना काफ़ी ज़्यादा अ, जो है फ़र्क डालता है। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि कैसे आलोचनाएँ मेरे ऊपर प्रभाव करती हैं। मान लीजिए मुझे कोई सामान ख़रीदना है, मैंने अमेज़न खोला कि आज चलो, मैं एक मोबाइल ख़रीदता हूँ। अब उसमें मैं देख रहा हूँ मोबाइल की बहुत सारी तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, <sniffs> "ये अच्छा है, इसमें अच्छा, इसका कैमरा अच्छा है, इसका साउंड अच्छा है, इसकी बैटरी अच्छी है।" सब मैंने देख लिया, सब लोग तारीफ़ कर रहें। उसी में से मैंने अ, कहीं न कहीं एक इंसान का ऐसा अ, रिव्यू पढ़ा, जिसमें उसने बताया कि, "नहीं अच्छा फ़ोन है, 10 दिन में ख़राब हो गया।" तो जो मैंने ह इतने हज़ारों लोगों का जो भी मैंने पढ़ा रिव्यू, जो भी तारीफ़ें पढ़ीं, मेरे दिमाग़ से वो सारी चीज़ें उतर जाएँगी तुरंत। और जो एक इंसान ने वो कमी बताई थी, वो मुझे याद रह जाएगी। तो ऐसा ही कहीं न कहीं जो मेरा मस्तिष्क है, जो मेरा दिमाग़ है अ, वो ऐसे ही काम करता है। मैं अच्छी चीज़ों को तुरंत भूल जाता हूँ और बुरी चीज़ों को याद रखता हूँ। वो तब तक याद रखता हूँ जब तक वो मुझे बुरी तरह से नुक़सान नहीं पहुँचाती, मेरा जो मानसिक मानसिक रूप से चिंता है, उसको बढ़ा नहीं देती। तो अ, मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं समझ नहीं पा रहा, मैं आख़िर बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे। आप ही मेरी सहायता करिए इस चीज़ से बाहर निकलने में। जी।
अच्छा। जी, उन्हें जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आपकी सहायता कर सकूँ। अ, देखिए मेरा एक अंतिम प्रश्न है और इस ये है मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने इससे पहले कोई तरीका आज़माया है अ इंच अपने इस डर को खत्म करने का? और उसका क्या परिणाम रहा? जी।
जी अ, बिल्कुल। अ, मैंने कई सारे तरीक़े अपनाए, मैंने कई लोगों से बात भी किया कि कैसे अ, मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। देखिए क्या होता है ना कि कोई आपकी मदद नहीं करता। वो फिर आप पे कोई ऐसा विचार अपना बता देंगे कि जैसे मैंने अ, जैसे अ, अपने काफ़ी ख़ास इंसान से बताया कि, अ, ये समस्या है तो उन्होंने वहाँ पे कहीं न कहीं बताया कि "तुम लोगों को पता नहीं क्यों अभी से ये सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता।" वो अपनी ही बात में लग गए। तो ये वाली चीज़ें भी कहीं न कहीं अ, होती है। तो ऐसे ही अक्सर कई सारी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है और मेरे कार्य को करने नहीं देती। जी।
जी। जी, जी। जी बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल आप मैं आपकी समस्या बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आपकी सहायता कर सकूँ। मुझे लगता है कि इस स्थिति में जैसा आपने बताया तो, आपको एक कहीं न कहीं आलोचनाओं में एक अपनी सीमाएँ स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे कुछ आलोचनाएँ या आप खुद भी समझते होंगे वो आलोचनाएँ महज़ आलोचना के लिए होती हैं। कई बार कुछ दुर्भावना से प्रेरित होती हैं जिनको आपको नज़रअंदाज़ करना ही आपके लिए अ, एक उपयुक्त उपाय होगा। क्योंकि जैसे-जैसे आप जीवन में प्रगति करेंगे वैसे ही वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको आलोचनाओं को नज़रअंदाज़ करना तो सीखना ही होगा। कुछ आलोचनाएँ हालाँकि ऐसी ज़रूर होंगी, जो शायद आपके लिए अ, कुछ अच्छा सोच कर दी गई होंगी उससे आप ए, उससे आप ज़रूर कुछ ऐसा होगा जो आप रचनात्मक अपने लिए निकाल सकते हैं। तो आप उस पर भी गौर ज़रूर करें। जैसा आपने कहा कि आपने 10th का अपना उदाहरण दिया कि 10th में आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते थे और उस शिक्षक ने किस तरह से आपको अ, उस चीज़ के लिए हतोत्साहित किया। जबकि आपने भी इस बात को स्वीकार किया कि आपको अ उ वहाँ जो आपके मेंटर थे जो शिक्षक थे उन्हें आपको उसके गुण और दोष के बारे में बताना चाहिए, उसके फ़ायदे-नुक़सान के बारे में, उससे जुड़े अवसरों के बारे में और सीमाओं के बारे में बताना चाहिए। तो इस तरह ये तो समझें इस तरह से आप कहीं न कहीं उन आलोचनाओं में वो फ़र्क कर पाएँगे कि कौन-सी आलोचना आपके अ, पक्ष में है और कौन-सी आलोचना आपके बस आपका मन आपका आपको हतोत्साहित करने के लिए की जा रही है। साथ ही साथ अ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप आप आलोचनाओं को तथ्यों के अ, रोशनी में परख कर देखें। आप देखें कि एक तथ्यात्मक रूप से और व्यावहारिक रूप से क्या वो आलोचना जायज़ भी है या नहीं। इससे कहीं न कहीं आपको रचनात्मक हिस्से को अलग करने में ज़रूर सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आप खुद के साथ ज़रूर दया का भाव रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पे ज़्यादा कठोर हो जाते हैं दूसरों के विचारों से आप ऐसा नहीं करने दें जैसे और अपने आप अपने ऊपर थोड़ा दया के साथ थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के साथ खुद के साथ व्यवहार करें। ऐसी स्थिति में दूसरों को बातचीत करना और उनसे अपनी सीमाएँ स्पष्ट करना ये कहीं न कहीं फ़ायदेमंद होता है। तो मेरी तो यही सलाह है। जी।
जी। जी। बिल्कुल। कहीं न कहीं आपने मेरी समस्या को इतनी गहराई से अ, समझा। और जो भी आपने कहीं न कहीं बातें बताईं इससे जुड़ीं कि मैं अपने पे कैसे ध्यान दूँ, मैं इन बातों को ज़रूर मानूँगा ताकि मैं आलोचनाओं से डरूँ नहीं और अपने अ, जीवन में आगे बढ़ता रहूँ। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसपे पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूँगा।
जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपके लिए यहीं उपलब्ध हूँ।